Quem vai tá perdendo é ele, porque, tipo assim, quesito é ele é.
Mas ele não vai sumir. Ele vai sumir e ele vai voltar, o que eu num s eu não sei se eu aguento isso.
Uhum.
O e me retraio, eh, e e volto, me retraio e volto, me retraio e volto, esse vai e volta. Porque esse é o padrão dele, e o meu é me sentir rejeitada quando a pessoa some.
Eu acho que, assim, eh, mulheres têm um padrão também de pensar muito, e isso é natural das mulheres, eu acho que existe isso. E e eu acho que voc já que você pensa muito e é uma questão, você pode pensar uma maneira de comunicar isso quando a coisa acontecer, porque não adianta você falar agora, né.
É. Não, agora nada, eu tô totalmente fingindo que eu tô sendo contratada.
É. Você tem que esperar acontecer pelo menos 1, 2 vezes e eh, tipo, vocês terem algum tipo de interação mais, eh, mais íntima. E e se ele sumir e depois voltar, e depois fazer de novo, eu acho que você faria: "Oh, eu não gosto disso. Se for assim não quero, ponto. Porque também não sou palhaça". Tô brincando, mas, assim, <laughs> eh
Uhum. Mais íntimo, sim. É. <chuckles> <laughs> Não sou tão palhaça, eu fui palhaça até agora por ter aceitado toda essa palha pa grande palhaçada. <laughs>
<laughs> "É, eu percebi que você tem um padrão, você já tinh já tinha me avisado, mas eu não sou obrigada a te compreender, porque você não tá me compreendendo".